Masih masih, gitu. Eee, bahkan kalau aku pribadi sih biasanya suka request, gitu ya. Kalau misalkan lebaran ya, khususnya pengen, dong, gitu ya, ada gitu, di rumah it eee, itu sih, kembang goyang tersebut, gitu kan. Memang seenak itu, gitu. Jadi, eee, biasanya aku makannya itu kayak dipretelin, gitu loh. Satu-satu per ininya heeh, <chuckles> per bagian bolongannya, itu kan, eee, kayak membentuk bintang, itu kan, ya. Tapi kan kalau bunga itu, eee, apa, ibaratnya itu, eee, menyut sudutnya itu tidak tidak ini, tumpul, gitu kan, ya. Nah, jadi bagian itu dipotong-potong, gitu. Jadi itu tuh, kayak ada sensasi tersendiri, gitu ya, untuk menikmati renyahnya, eee, si kembang goyang ini dan rasa gurih dan asinnya, gitu loh, gitu. Heeh.
Oke. Mhm. Oke. Oh, iya iya iya. Oh, biar menikmati, gitu, ya, Kak, ya. <chuckles> Iya. <chuckles> Oke, kebayang banget sih, Kak. Berarti kan karena karena ini udah tradisi turun-temurun, gitu, berarti nanti di kemudian hari Kakak harus menyalurkan, apa, mentransfer ilmu permasakan kembang tadi kalau untuk ke generasi di bawahnya mu atau mungkin nanti ketika Kakak udah punya anak atau sekarang udah punya anak, Kak?
Mhm. Mhm. Oh, belum, belum tentunya. <laughs>
Oh, belum. Nah, nanti nanti kalau udah udah punya anak ya, gitu, jadi tetep harus ada tanggung jawab dong untuk untuk menurunkan resepnya itu biar enggak punah, gitu, Kak. <chuckles>
Iya. Betul betul tentunya. Karena, eee, setiap, apa, orang orang tua yang memang sudah sepuh tuh biasanya ngajarin para anak-anaknya, gitu ya, terutama, eee, anak perempuan, eee, untuk bisa membuat, eee, kembang goyang ini atau kembang saroja ini, gitu. Bahkan, eee, apa sih, nggak menutup kemungkinan biasanya nih ya, yang suka ahli itu laki-laki, biasanya gitu, karena
Oh, malah yang laki-laki, ya?
Iya, karena mereka kan biasanya enggak takut, eee, dengan minyak panas, gitu kan, jadi biasa aja gitu, kan kalau perempuan kalau ada cipratan dikit, "Ah!" gitu kan, heboh heboh, iya, heboh duluan gitu kan, kalau laki-laki masa ya teriakan, aduh, gitu kan nggak lucu gitu biasanya mereka kalo mhm, jaga image biasanya tuh kalau ada nyiprat-nyiprat tuh diem aja gitu, kalem gitu, "Aduh aduh," paling cuman gitu doang, "Aduh." gitu. Cool gitu, ya. Heeh.
Oh, iya, betul betul. Mhm, <chuckles> heboh sendiri, gitu, ya. <chuckles> Heeh, betul, kayak jaga image ya. <chuckles> Iya, bener bener bener bener bener. Wah, keren banget ini jadi selain ini jadi tradisi kuliner yang bisa dibilang rutin gitu, bisa diadakan setiap tahun, atau mungkin setiap ada hajatan, selain itu juga bisa menjadi kayak identitas tersendiri, gitu ya, bahkan satu keluarga pun punya identitas sendiri un kalau mau masak kembang goyang, kayak beda gitu sama yang lain, <chuckles> keren banget sih itu, Kak.
Heeh. Iya. Iya. Mhm, bener. Beda. Pengennya dibedain gitu sama, eee, yang lainnya biar kalau ada tamu tuh pas nyobain, "Wah, ini enak banget, bisa pesen, ya, "Nah, gitu tujuannya.
<chuckles> Oh, bisa di bisa dibandingin juga sama tetangga, gitu ya, Kak, ya. <laughs>
Nah, gitu juga. "Wah, buatan si bapak anu enak banget," gitu. <chuckles>
Oke, terima kasih banyak nih, Kak, udah mau berbagi banyak hal nih, jadi kayak, eee, menginspirasi banget nih, kalau menurutku ini jadi keren banget ini. Mhm.
Iya, sama-sama. Iya.